ओह! अच्छा। तो अ, मतलब जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं एक अ, एक वो जो अतिथि देवो भव: वाली अ, कह सकते हैं एक कहावत है उसको बिल्कुल सही सिद्ध कर रही हैं आप। पर ये बताइए कि जब भी अ अ, कोई घर पर आता है तो कि मतलब क्या ऐसे क्या आपके स्वागत में से कौन-से ऐसे कुछ ख़ास ख़ाने-पीने की चीज़ें हैं जो आप हमेशा ही घर पर रखते हैं मेहमानों के लिए?
हाँ। हाँ। हुँ। जी हाँ, देखिए मेरे घर पे ना मतलब जो चीज़ें देखिए जब तक मेरे घर पे अ, मतलब मेरे घर पे तो बिस्किट वग़ैरह आ जाता है पानी-वानी पीने के लिए लेक़िन जब तक बिस्किट रहता है तब तक कोई मेहमान नहीं आते हमारे घर पे, जिस दिन बिस्किट देखिए सुबह में अगर ख़त्म हुआ तो दोपहर में मेहमान आ जाते हैं। अब उस समय बड़ी समस्या हो जाती है कि इन्हें पानी पीने के लिए क्या दें अब मैं देखिए पीछे के रास्ते से धीरे से निकल के जाती हूँ कि वो दुकान से बिस्किट ख़रीद के ला सकूँ या फ़िर उनके अ, क मतलब कुछ लेके आ सकूँ। तो अ, लेके आती हूँ धीरे-धीरे। अब कहीं न कहीं अगर वो देख लेते हैं तो भी बड़ा थोड़ा-सा झेप लगता है कि कैसे इनके सामने लेके जाऊँ। हाँ, तो यही एक चीज़ होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन सारी चीज़ें ख़त्म होती है ना ख़ाने-पीने की उसी दिन अचानक मेहमान आ जाते हैं। पर अब तो देखिए अ, काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं अब मैंने जो है अ, अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो बिस्किट वग़ैरह मेरे घर में बचा रहता है हाँ तो अब मेहमानों को कोई दिक़्क़त नहीं होती है और सोचना भी नहीं पड़ता है देखिए। और लेक़िन हाँ, यही है कि सबसे पहले तो देखिए हम उन्हें पानी देते हैं और फ़िर जब वो थोड़ा आराम से बैठ लेते हैं फ़िर हम उन्हीं से पूछते हैं कि आपको क्या ख़ाना है आप बता दीजिए तो वो जो भी बताते हैं उस हिसाब से हम बना देते हैं। और काफ़ी देखिए, बनाते-बनाते भी ना इधर-उधर घूमते-घूमते बात-चीत होती है बड़ा मज़ा आता है इसमें।
अच्छा। <chuckles> ओह! <laughs> जी। <chuckles> हुँ। हुँ। अच्छा। ओह हो! हुँ। तो चाय-वाय। ओह! ओह, अच्छा।